والله بُص، يعني ما افتكرش مواقف بعينها بس افتكر كده كنّا زمان ماشي، آآ، كان يعني في ثانوي كده فترة ثانوي وكده، كان فترة تالتة ثانوي يعني كان في واحد صحبي كده كنت أنا عايز اتعرّف عليه، يعني كان شخص كويس وشاطر كده وبيذاكر، فأنا كنت عايز اتعرّف عليه بصراحة. فهو كان في جروب المدرس كان هو عامله كان في جروبين المدرس الصرحة كان عسل جدًا، كان عامل جروبين، جروب لل للجد بقى إن هو ينزل في المواعيد وكده وجروب للهزار، يجمعنا فيه كاصحاب وكده وبتاع. فأنا كنت باتكسف أو كنت باتحرج إن أنا اخش اتكلم، فلقيته مرّة واحد معلّق وكان كذا حد برضه كنت عايز اتعرّف عليهم بصراحة مش هو بس يعني كنت عايز اتعرّف على الشلة كلّها، الناس اللي هُم بتوع الدرس كلّهم يعني. فبدأت إن أنا ادخل الإيموجي في الكلام بتاعي، اللي هو ضحك آآ، هزار أنت فاهم قصدي، اللي هو مثلًا إيه اللي بيغمز ده، باحب مثلًا الإيموجي اللي بيغمز ده جدًا وباستعمله لحد دلوقتي، فاهمني. فتلاقيني مثلًا باستخدم الحاجات دي في الهزار وبتاع، عايز اقول لك في خلال فترة بسيطة جدًا حوالي أسبوع لأسبوعين، عرفوني وعرفتهم وعايز اقول لك بقينا اصحاب وبتاع، بصُ كانت لذيذة جدًا. فلأ، لأ، بصراحة
آه. تمام. تمام. آه. تمام. آه. <chuckles> صاحبت ال صاحبت الفصل كلّه ب عن طريق الإيموجي وكده، فرق معاك بنتيجة إيجابية معاهم.
آه، صاحبت الدرس كلّه. بالضبط، صاحبت الدرس كلّه فعلًا دي حقيقة. فيعني بجد كان موضوع لذيذ، وخُد بالك الإيموجي ده حاجة حاجة حلوة بجد أنا شايف إن هو اختراع عظيم بجد في الفترة دي، واللي احسن منُّه بقى من وجهة نظري زي ما قُلت لك، الإستيكر. ده يعني ده بقى الحديث زي ما بتقولوا كده، ده بقى ال
تمام. طب احكِ لنا كح اح احكِ لي كده عن مواقف كده مع الاستيكر كده فرقت معاك أو
آه، لأ. الاستيكر ده جامد بصراحة. الاستيكرات دي جامدة. الاستيكرات دي حرفيًا يعني عايز اقول لك باستعملها، مع أي حد مثلًا لسه عارفه بجد جديد خالص، يعني ممكن مثلًا اخش جروبات شغل والّا حاجة، وابدأ إن أنا أبعت استيكر في الهزار وبتاع وكده، عايز اقول لك بتفُك الجو بسرعة. بتفُك الجو وبتبين إن الشخص ده فعلًا آآ، عارف أنت اللي هو م شخص مَرِح مش شخص قافل في حياته. آه، آه بتع خ
كلمني كده عنُّه شوية. آه. إمم. حد مَرِح أو حد آه، حد لزّوز كده وحد آه.

جدًا، جدًا، بصراحة جدًا، يعني أنا مثلًا عارف اللي هو أنا باحب مثلًا الEmoji اللي هو اللي هو إيه، اللي هو بيضحك بس مايل كده إيه، مايل بالجنب كده ناحية ال ناحية اليمين شوية كده، مش اللي هو بيضحك بقى وبتاع، اللي هو بيميل ناحية اليمين ده، ده جامد ده. عارف ده أصلًا باحسه كده اللي هو إيه، زي ما تقُول ميّت على نفسه من الضحك، فيعني ده مثلًا باستعمله كتير، فأنت فاهمني؟
<laughs> آه. إمم. <laughs> تحس إن أنت بتوصّل لِلِّي قدامك إن مثلًا هو هو شايفك من غير ما يشوفك، إن أنت بتكتب له وهو شايفك من غير ما يبقى شايفك، ده قصدك يعني؟
أيوه. أيوه، وعلى فكرة بالضبط، بيوصّل المشاعر والله بجد، بيوصّل المشاعر، زي مثلًا ده أحزنني مثلًا لمّا أنا فعلًا أتضايق والّا حاجة زي كده، طَب أنا هابيّن له إزاي إن أنا متضايق، فاهمني، مش أكيد طبعًا مش هي مش هيفهم إن أنا متضايق إلّا لمّا أبعت له إيه، إلّا لمَا أبعت له اللي هو ال آآ، اللي هو أحزنني ده اللي هو الemoji اللي هو فيه دمعة كده نازلة من عينه، فاهمني. فهي الemoji بصراحة لأ ليه ليه فايدة كبيرة أوي بجد ليه فايدة كبيرة، و وأنا نَفْسي أصلًا باستخدمه في حاجات كتير أوي يعني. أنا هاقول لك حاجة مثلًا، آآ، دي كانت قصة حصلت معايا، ماشي، بس كان والله بالغلط عشان بس تكون فاهمني غلط يعني ما تفهمنيش غلط يعني، أنا كان في واحد صاحبي باعزيه تمام، فإيه، فأصلًا هاقول لك حاجة قبل عارف أنت الWhatsApp؟ قبل ما يعمِل إيه، قبل يعني والله العظيم صاحبي تقريبًا اتضايق مِّني أو استغرب ساعتها، يعني قبل ما ي الWhatsApp ينزّل التحديث بتاع اللي هو الedit ده، إن أنا أقدر أعمل edit على الرسالة بتاعتي، فواحد صاحبي يعني كان عنده حالة وفاة وكده، تمام، فأنا المفروض داخل أعزيه، فبَدَل ما أبعت الemoji اللي هو بتاع الحزن ده، أنا باعِت له إيه، اللي هو "البقاء لله يا صديقي." وأنت فاهم اللي هو كان والده هو اللي توفى البقاء لله وبتاع والكلام ده والكلام الحلو ده، قُمت باعت له إيه، المفروض إن أنا كنت باعت له اللي هو الemoji بتاع أحزنني ده في الآخر كده، أنت فاهمني، فأنا قُمت باعت له الاموشن الemoji بتاع الضحك من غير ما آخد بالي، عايز أقول لك تقريبًا <laughs> وعارف المشكلة في إيه، المشكلة إن صاحبي ده أصلًا كان معاه الWhatsApp اللي هو الذهبي اللي هو ال عارف اللي هو ما بيمسحش الرسالة، فأنا مسحت الرسالة عشان أحاول أمسحه تقريبًا هو عنده الم الWhatsApp، بانت له إن أنا ماسحها.
تمام. إمم. تمام، آه. اتفضل. <laughs> طَب احكِ لنا. تمام. آه. تمام. آآ، آه. <laughs> يا خبر أبيض! <giggles> ده <laughs> آه. <laughs> طَب عمل إيه بقى، رد ف رد فعله إيه معاك بقى؟
أنا عايز أقول لك هو هو ضحك، والله م هو م يعني زعِل هو زعِل مِنّي شوية بس ضحك، يعني عارف أنت اللي هو بيقول لي إيه
<laughs> آه، أنت خليته ضحك في العزا بتاع والده يعني. <chuckles>
آه بالضب والله العظيم بجد، يعني عايز أقُول لك كده فعلًا. كان الو الواد ده بيقُول لي بيقُول لي بعد ما قابلته بقى بعدها قال لي: "على فكرة والله أنا إتضايقت بس لمّا عرفت إن أنت إيه، إن أنت بقى يعني" هو إن هو إتضايق تمام بس لمّا عرف إن أنا أصلًا كنت ماسح الرسالة، يعني كانت بالغلط ما معنى إنها أصل هو بيظهر له إن أنا ماسح الرسالة، فمعنى إن أنا مسحتها، فهماني، فهي وصلت له بالغلط. فبيقول لي: "أنا قعدت أضحك والله." بيقُول لي: "قعدت أضحك." أنا مش واخد بالي، والله العظيم أنا فعلًا ما أخدتش بالي والله، أنت فاهم، أنا جات معايا بال
آه. آه. تمام. أن <laughs> أنت بتحس أنت بتحس إن الemoji دي في بداية استخداماتها وكده عملت لغبطة أو سوء فهم أو كده، على أساس إن أنت كان لسه برضه انتشارها ما بيننا مش مش منتشر أوي وكده، فحسيت إن كان في لغبطة في البداية؟
آه. بس.